Karena ada event besar gitu, Kak, akhirnya kan semuanya kan ada bagian masing-masing ya, ada jobdesk-nya masing-masing, gitu.
Heeh.
Terus kayak semuanya tuh nggak bisa diganggu, gitu loh, Kak, jadi keliatan nih, muka-mukanya tuh, muka-muka tegang, gitu.
Iya. Oh. Muka-muka tegang ya, kayaknya ibaratnya senggol dikit, aduh langsung nih, heeh, kayak gitu, ya, bener.
Iya, itu kan Bacok. <laughs> Gitu ya, iya, kalo katanya kan, wah, ini nih lagi senggol bacok, gitu kan, tapi, eee, apa
Heeh.
Ini kan, Kak, kayak, kita tuh nggak bisa terus-terusan dong ada di, membiarkan suasananya seperti itu, gitu kan, Kak. Jadi ini sih biasanya tuh ada, gantian, saling menaikkan mood, gitu, Kak, eee, kayak, mengalihkan perhatian dulu dari kerjaan, jadi, misalnya tuh, eee, kita tuh sediain 1 meja yang buat naruh cemilan, gitu, Kak.
Mhm. Oh, kayak gitu. Mhm.
Terus nanti ada aja yang udah kesitu ngambil cemilan, terus duduk, nanti yang lain tuh nimbrung, jadinya tuh ngobrol, kayak gitu, Kak.
Oh. Oh, iya, berarti harus kenyang dulu nih, Kak, berarti ya, kuncinya utamanya kalau kenyang kayaknya ini ya, eee, perut kenyang, eee, apa namanya, mulut juga bisa ikut ini ya, ngomong gitu ya, ibaratnya, gitu ya Kak ya. Oke.
Mmm. Iya. <laughs> Iya, bener, jadi naikin mood nih, udah kenyang, udah udah nggak pusing lagi, kayak akhirnya tuh udah udah mulai cair, gitu lah, suasananya gitu, jadi, saling kerjasama tuh disitu, wah, siapa nih yang mau mulai duluan, gitu. <laughs>